فاهماكِ. طيب بُصّي، هو في تمرين كده تنفس، اسمه آآ 3 أربعات، آآ أنتِ ساعتها، ب بتعمليه إزاي؟ بتبتدي تاخدي شهيق ببطء كده من مناخيرِك، وأهم حاجة من مناخيرِك، مش من بُقِّك، لمدة 4 ثواني، وبعد كده تثبّتي النفس 4 ثواني تاني، وبعد كده تروحي مطلعة النفس من من من فمِّك، 4 ثواني تانية، وتبدئي تركزي إن أنتِ عملتِ العد ده وخ وخليكي مرتاحة وانتِ بتعمليه، هتكرري التمرين ده 4 أو 5 مرات بت آآ، 3 أربعات هو، آآ، 4 ثواني، تاخدي شهيق ببطء وبعد كده 4 تاني، تنفّسي تثبّتي نَفَسِك و4 تاني، 4 ثواني تاني، تطلعي النَّفَس بهدوء. آآ، إيه رأيِك إنِّك تعملي حاجة زي دي وتكرريها كذا مرة؟
إمم. آه. حلو، يعني هاجربه. يعني آخُد كده من من مناخيري النفس. من الأن من الفم <inhales> من الأنف <inhales> 4، أعِد 4 بقى في سري، يعني مثلًا كده، آخُد <inhales> 1، 2، 3، 4 وبعدين أبدأ أكتمه ل4 ثواني، وبعدين أطلعه على 4 ثواني. حلو، حلوة الفكرة دي، ما جربتهاش قبل كده.
بالضبط. إمم. بالضبط كده. آه. بالضبط. 4 ثواني، مضبوط. و ويعني ده كده بالنسبة إن أنتِ إيه؟ آآ، آآ الدنيا لسه في المتوسط، لو القلق بقى يعني زاد بالضبط.
يعني دي البداية يعني. نعتبرها بداية التمرين. حلو. أعمل إيه بقى تاني؟
بر بداية التمرين، لو لقيتِ بقى القلق زاد شوية عندِك؛ هتبدئي تجر تجربي تمرين تاني. تعملي إيه؟ تعملي شهيق 4 ثواني، وبعدين تبدئي تحبسي نَفَسِك 6 ثواني، وتروحي عاملة زفير لمدة 8 ثواني.
حلو. جميل. يبقى 4 آخُد النفس من من الف من الأنف 4 وبعدين أحبسه، 6 ثواني، وأطلعه في 8 جميل. حلو. هاجربهم دول.
الزفير الطويل ده بيساعد بالضبط. أيوه. مضبوط. آآ ال ال الزفير الطويل ده بقى، هيساعد جسمِك إن أنتِ إيه؟ تهدي أطول، يعني ممكن تستخدمي التمرين ده في أي وقت تحسي فيه إن أنتِ متوترة، آآ هيساعدِك، هيخليكِ دايمًا هادية، آآ، آآ، يعني بتحسي إن أنتِ بتطَّلعي كل الطاقة السلبية مع النَّفَس اللي بيخرج منِّك. فالموضوع هيفرِق معاكِ كتير.